Iya benar. Kadang ini malah, eee, misalnya baliho atau spanduknya kadang udah udah lewat tapi masih kepasang tuh. Terus akhirnya lama-lama kena angin, terus bolong-bolonglah jadinya malah jadi kotor juga ya, heeh.
<chuckles> Heeh. Iya iya. Iya, tuh. Iya kan? Aduh, mana itu kadang yang lucunya, eee, isi orang aslinya ini kayaknya keriput gitu kan, tiba-tiba ada dia muncul di baliho, mukanya bagus, Mbak. Pas kita lihat aslinya iya kan, pas kita lihat asli, waduh! Kayak nenek lampir gitu. <laughs>
Hmm. Hmm. Mulus ya? <chuckles> Heeh. Oalah. Tidak dikenal, aduh bisa bisa sih. Emang ya kalau misalnya nah, tapi kalau misalnya, Masnya, tahu nih, eee, misalnya dari teman-teman, atau Masnya sendiri, atau atau baca baca, kenapa sih orang-orang tuh, eee, banyak yang enggak ikut nyoblos tuh, Mas, kira-kira? Heeh.
Aduh. Mhm. Heeh heeh. Iya. Heeh, heeh. Kenapa tuh, Mbak? Mhm. Mhm. Iya, heeh, aku rasa sih karena nggak kenal, ya, pertama, nggak kenal, terus kayaknya heeh, kayaknya udah berapa periode pun, eee, nggak ada dampak gimana ya, nggak ada dampak positif gitu kan, yang ada kita ribut malah sa kadang kadang suami istri ribut beda pilihan gitu kan iya, di keluarga kadang ribut itu si bapak milih apa, anaknya milih apa, kan, entar, eee, gontok-gontokan malah di rumah. Kita eee, yang harusnya ribut kan mereka, gini jadinya kita di rumah ribut. Jadi males kan, jadinya mau mau milih gitu kan. Ya, aku rasa sih kayak nggak perlu ya, balik lagi kayak ke tahun 90-an itu kan yang milih bukan bukan kita ya, bukan pemilu ya iya kan. Iya udahlah, urusan orang politik kan dia dia yang ngerti gitu kan. <laughs> Kita kita mah nggak tahu apa-apa. Malah kadang kadang yang di heeh, yang di kampung-kampung kan, cuma milih gara-gara duit biasanya, Mbak.
<laughs> Bener. Hmm. Kurangnya itu-itu aja ya? Oh. Mhm. Waduh. <laughs> Heeh heeh. Mmm, iya iya. Heeh heeh. <laughs> Heeh. Waduh, bikin males, bener bener, heeh. Mmm. Bukan rakyat ya? Mhm mhm. Mhm mhm, mmm, iya, heeh heeh. <chuckles> Bener sih.